А, хорошо, а, но на фильм сам посмотреть хочется пойти. Правильно понимаю?
Да. Да, как бы, ф э, прожить эту атмосферу еще раз и увидеть, как там видение автор Там же будет всё очень близко на сцене и будет показана публика. Публика потрясающая у Depeche Mode.
Мгм. Мгм. Да, действительно. Да, наверно, так и есть. Слушай, спасибо тебе огромное за твои впечатления о твоем концерте, которыми ты поделилась. Было очень классно их послушать.
Вот. Спасибо. Пожалуйста.

Чудесное действо, которое, м, а, м, у меня такой глубокий след оставило в во мне. И А, я до сих пор с с
Слушай, это был твой, получается не 1 твой концерт был?
Нет, это был н далеко не 1 мой концерт, но, э, 1 из самых запомнившихся. И, ну, песни группы Moloko я до сих пор слушаю с удовольствием. Их все знают: Sing It Back, да, там, э
Мгм. Мгм. Мгм. Да, думаю, Sing It Back бы многие вспомнили, конечно, как такой хит своего времени.
<grunts>
Мгм.
Before I drown. Sea of emotion. Да, там столько у неё хитов, она до сих пор их поёт. Я несколько лет назад была на её сольном концерте в Сан-Франциско, э, и она такая же потрясающая, она такая же заводная. Она постоянно меняет оде э, а, наряды. И у неё совершенно безумные. Она работает вместе с дизайнерами, которые её друзья. И, собственно, она им говорит, что она хочет, и они ей делают какие-то безумные наряды.
<chuckles> <chuckles> Ага! Мгм.